Kalau bikin menu spesial dengan waktu yang benar-benar mepet misalkan nih 5 menit lagi dia datang nih misalkan nih, ya itu gak mungkin sih, Kak. Kalau kita harus kayak bikin dulu otak-atik di dapur, bereksperimen, bikin menu yang spesial, enggak, paling itu biasanya aku mesen atau gak bisa, eee, kalau misalkan dadakan banget kayak 5 menit atau gak 10 menit, eee, kemudian itu bakal datang si orangnya, itu aku bakal beli yang abang-abang gerobakan tuh yang suka lewat depan rumah, kayak ada bakso, terus juga ada misalkan siomay, pempek, nah kayak gitu biasanya tuh. Itu benar-benar yang sudah di luar kendali yang gak bisa lagi aku kontrol untuk persiapannya, Kak. Mau gak mau ya udah pakai yang ada aja gitu daripada nunggu lama dan tamu-tamu juga udah pada lapar gitu kan, jadi udah deh yang ada aja gitu, Kak.
Bener sih. Mmm. Bener bener. Iya. Iya iya. Mhm. Mie ayam gitu ya. Mmm. Oh. <chuckles> Bener bener. Iya sih. Bener. Hmm, setuju sih, Kak. Memang paling praktis tuh memang beli ya gitu ya, selain juga karena ya kita juga nggak keluar tenaga gitu kan, tinggal keluar duit doang sisanya serahkan kepada penjual gitu kan, tinggal nanti ya udah kita masuk-masukin ya per siapin mangkuknya doang paling, piring-piringnya dan sebagainya gitu kan. Betul banget.
Iya. Iya betul, yang masalah paling di-budget-nya sih, Kak, uangnya paling kita agak kekuras. <chuckles> Paling gitu.
<chuckles> Iya bener banget sih, Kak. Tapi kalau ngomongin tentang strategi dan trik kali, Kak, ya, Kakak pernah nggak sih punya trik khusus supaya makanan kayak cepat saj sep cepet makanan cepat itu tuh siap nih tapi tetep enak?